آه. الأحسن إن تخلّي الظروف أو تخلق الظروف المناسبة إن تتكون بقى صداقة جديدة، فأنا كنت باعمل كده فعلًا، أنا كنت ب ب بابذل مجهود في إن أنا بقى أعمل مثلًا أهيأ الظروف لتكوين الصداقة.
إمم. حلو. تمام حلو أوي ده. طب خ عايز أسألك على حاجة وتجاوبني بقى كده بصراحة، هل حصل إن أنت بعد ما بقيت صحاب أو يعني صاحب مقرَّب ليهم وهُم أصدقاء مقربين ليك، حكيت لحد الحاجات دي، حكيت لهم إن أنت استعنت بال بال بال البحث والsearch كده عشان تعرَف إزاي تقرب من الناس؟
بالضبط. آه. ماشي. <laughs> ي <laughs> يعني ناس قليلين أوي اللي يعرفوا ال المعلومة دي، ناس اللي هُم بقى خلاص هُم بقوا عارفين عني كُل حاجة وأنا بقيت أصلًا مش مهتم إذا كان تبقى صورتي قدامهم إيه ف فقلت لهم آه يعني أنا عملت كده في الأول و
آه. إمم. <laughs> خلاص بقى بقى بقى ليك تاريخ معاهم وفي صداقة ومواقف خلاص أنت مش قلقان على صورتك قدامهم يعني. طيب
بالضبط. آه. وغير كده أنا قعدت بقى أشرح لهم كمان ال الإستراتيجية اللي أنا عملتها علشان أصاحبهم علشان أتعرَّف عليهم، وهُم بقوا مبهورين، هُم فاكرين إن كُل حاجة آه هُم أصلًا كانوا فاكرين إن إحنا اتعرفنا على بعض صُدفة، فأنا باقول لهم لأ دي مش صُدفة، ده أنا كنت مخطط لكل حاجة. <laughs>
<laughs> تنقل لهم خبرتك بقى. ده أنا كنت أنا أنا أنا مش سهل، أنا مخطط لها <laughs> ط أنت للدرجة دي
بالضبط. ده حقيقي أيوه، أيوه. يعني من من ضمن الأساليب دي مثلًا آآ في المنطقة عندي آآ أنا طبعًا يعني شُفت بقى إيه اللي ممكن يتعمل لقيت إن هو آآ لو لو مثلًا أنت بتعمل نشاط معيّن وحد تاني بيعمل نفس النشاط ده، فأنتم بنسبة كبيرة احتمال تبقوا صحاب، تمام، ف ف بالضبط. فقعدت أدوَّر أنا أنا إيه الأنشطة مثلًا اللي أنا باحبها وها هاعرف فعلًا أبهر بيها أي حد قدامي. ف في الفترة دي كنت باحب جدًا الPing Pong، تمام، باحب ألعب جدًا Ping Pong، فكنت يعني عايز أقول لك ما بيعدّيش عليَّ وقت فراغ غير وأنا قاعد في المكان، كان فيه زي سينتر كده فيه بقى ترابيزات Ping Pong وبلياردو كتير، فأنا قاعد هناك دايمًا، تمام. فأي حد يدخل ي يلاقيني أو ف فبقيت مألوف بالنسبة لهم، وآآ بقيت كمان بقى ب باخلق معاهم تحديات، يعني حد مين هنا مثلًا لعيب ييجي يوريني نفسه؟ مثلًا حاجة زي كده. فألاقي إن حد آه حد مثلًا ي يتكلم معايا فنفضَل نتكلم مع بعض، طب ده أنت لعبك حلو أوي، طَب إيه رأيك نلعب تاني لمّا تيجي تنزل، فإيه خدت رقمه وهو خد رقمي، بقينا نتكلم في الموضوع آه.
امم، إمم. اهم. حلو. اهم. بالضبط. الاهتمامات المشتركة. إمم. بالضبط. اهم. حلو. إمم. آه طبعًا. تمام. تمام. حلو أوي، حلو أوي. حلو. إمم. وصِلت ل وصِلت لناس يعني كان السينتر ده مثلًا قريب من الجامعة بحيث إنك تلاقي ناس من اللي موجودين في الجامعة تلاقيهم مثلًا بيترددوا على السينتر ده وعرفت تصاحب منه حد مثلًا والّا؟
أ آه هو هو كان قريب من الجامعة ومن ال من البيت، يعني أنا كده كده خدت سكن قريب من الجامعة، فهو كان قريب من الاتنين، بس أغلبهم برضه ناس ما كانوش معايا في الجامعة، ده ده دي ال الناس اللي معايا في المنطقة.
حلو. إمم.